Oui mais après oui, c'est clair <laughs> c'est clair. Après, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais prêt, par exemple, à hem, ben à à faire un travail qui soit peut-être pas forcément, heu, à un niveau de tes exigences- financières, je parle- mais qui pourrait quand même qui n'est pas non plus, heu, genre, heu, de la maltraitance financière, je dirais. Je sais pas si le mot est approprié, mais, hem, est-ce que tu serais, ouais, tu serais prêt à à prendre un travail qui soit pas forcément, heu, heu, dans ce que tu dans les limites que tu t'es imposées, mais qui soit quand même au-dessus de ce que ce que tu as déjà accepté et que tu veux plus jamais accepter, heu, dans le passé? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ouais. Bah, ouais, il y a ouais, ouais, ouais, il y a certains endroits où je vais plus jamais retravailler parce qu'ils m'ont maltraité, mais et parce que j'ai appris évidemment, je me suis dit: «OK, je vais pas 1 fois OK on peut maltraiter, bon vas-y j'aurais mieux, heu heu, j'aurais dû être plus intelligent, mais la prochaine fois je vais pas refaire la même erreur». Heu, il y a des endroits que je vais éviter et à la fin mes options, elles deviennent de plus en plus petites.
Mmh. Oui. <chuckles> C'est un peu retourné <chuckles> Oui. Oui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mmh. Mais est-ce que du coup, tu as, mmh, <tsk> tu as comment?
Mouais.
Tu tu t serais prêt à à limiter, même si c'est pas ce que tu veux? Parce que tu parlais d'exigence, heu, au niveau de de ce que tu veux gagner
Oui.
mais est-ce que tu serais prêt à prendre quelque chose qui, ben, ce n'est pas forcément, heu, ce que tu veux vraiment gagner, mais, heu, ça te permettrait quand même d'avoir un revenu assez stable sans te faire, heu, avoir, quoi? Est-ce que tu as déjà essayé de postuler sur des postes comme ça, par exemple?
Mmh. Oui! Oui absolument, c'est juste que je même, bah, même sur ceux-là j'arrive pas à trouver ouais non, non même ça j'ai pas de réponse. Et c'est ça le plus gros problème parce que parce qu'à la fin, si on me répond pas même sur ça, <chuckles> il y un problème.
OK. D'accord, même ça, tu as pas de réponse. OK, d'accord. Ouais. OK. OK. OK. Eh oui, parce que du coup, est-ce que tu as ouais, mais où est-ce qui d'où est-ce qu'il peut venir ce problème? C'est ça la question à se poser.
Ah bah je ne sais pas, j'aime bien me dire que, ouais, j'aime bien me dire que c'est le marché, mais je sais pas.
De se dire: «Pourquoi, heu, pourquoi tu as pas de»